بصراحة آه، يعني أنا هاقول لك على حاجة إحنا عندنا في العيلة آآ، عادات وتقاليد غريبة جدًا، فأنا بالنسبة لي باحِسّ إن هو لأ، يعني مثلًا إيه أنا عندي حد من عمّاتي يعني، آآ، كانت اللي هي عايزة مرات ابنها وكده تخدِمها، اللي هو كانت عايزة تطلب منها كده، اللي هي ده هي عمّالة تشتكي إن هي ما بتعملّهاش ما بتعملّهاش حاجة في البيت، آه، فاللي هي ما بتشتكيلهاش يعني مثلًا ما بتشتغلّهاش في البيت، ما بتخدمهاش، ما بتعملّهاش أكل، ما بتنزلش تنضّف لها، فعمتو كانت قاعدة تقول الحاجات دي فأنا اللي هو باقول إيه، طَب وهي أصلًا مش المفروض تعمل حاجة زي دي، طَب ما هي أصلًا هي متجوزة ابن يا لهوي! أنا خدت حتة بصّة منهم كلّهم أصلًا، مامتي بقى اللي هو هو أنتِ ليكِ في الكلام ده، هو أنتِ ما اعرفش إيه، فباقول لها آه ليّا، يعني آمم مش شايفة بصراحة إن هي المفروض تعمل حاجة زي دي، ده مش دورها يعني ممكن مثلًا بنت أ هي عندها بنت، ممكن مثلًا بنتِك تيجي تعمل لِك عادي، هي مش بنتِك يعني، فهُم بصراحة فِضلوا دخلت في دوّامة، وفتحت <laughs> هي أنتِ جاية منين يا بت أنتِ، البنت دي جاية منين فاللي هو بجد آآ، بصّوا لي كلّهم كده وفِضلوا بقى عمّالين والله سكِتّ، بقى خلا خلاص يا جماعة اللي تشوفوه، أنا فضلت عمّالة أحاول إن أنا أقنع إن دي برضه بنت ناس أنتِ مثلًا مع بنتِك أنتِ تقبلي إن هي تروح تخدِم حماتها برضه، وتفضل ب مثلًا تنضّف لها تطبخ لها، وتعمل لها كُلّ الحاجات دي، طيب ما أنتِ ما هي بنتِك هتتعب ما هي بنتِك ما اعرفش هتتبهدِل، فهي تقول لأ، فاقول لها خلاص طَب ما هي نفس الحاجة، ما هي برضه بنت ناس، وعندها أهل برضه بيخافوا عليها، وعندها أُم وعندها أب وهي ده مش دورها يعني.
أيوه. آه، <chuckles> تشتكي من ده؟ إمم. أيوه. آه، أنتِ بتنتقدي العادات والتقاليد عادي. <chuckles> آه. أيوه. استغربوا بقى منِّك أنتِ إيه اللي جابِك في الحاجات دي؟ آه. <chuckles> واتصرّفتِ ازاي طيب؟ أيوه. آه، يعني ما فيش نفس المرونة دي، بس أنتِ كويس إن أنتِ اتناقشتِ معاهم، هل قدرتِ تقنعيهم بقى في الآخر؟
لأ، ما أنا باقول لك سكِتّ في الآخر، لمّا لقيتهم برضه عمّالين يجادلوا
آه، يعني هو خلاص يعني آخر الحوار بعد كل ده أنتِ شُفتِ إن النقد في العادات والتقاليد ما لوش لازمة، يعني هيفضلوا باصّين لِك نفس البصّة.
بالضبط آه، فاللي هو خلاص باسكُت مثلًا مامتي تبرّق لي بقى، اللي هو خلاص اسكتي، ما تتكلميش تاني كلامِك بيجيب مشاكل، آه، كلامِك بيجيب مشاكل، فاقعُدي ساكتة فاروح جاية قاعدة ساكتة بصراحة، ما اتكلمش يعني فخلاص اللي هو أنا دخلت مثلًا معركة، قعدت أجازف فيها وأحارب فيها لوحدي، ما حدش دخل معايا في الكلام.
آه، نهاية الحوار. <chuckles> آه أ ما حدش وقف معاكِ فخلاص أنتِ سبتيهم بقى فكّروا زي ما تفكّروا.
بالضبط، فخلاص يا جماعة اعملوا اللي أنتم عايزينُه، أنا مالي. <laughs>
آه أوكي، طَب جميل جدًا، يعني إن أنتِ على الأقل حاولتِ يمكن حتى إن كانت ردِّة الفعل سلبية شوية، طَب في بقى آخر حتة يعني في فكرة النقد عمومًا، أو آخر يعني محور بقى اللي هو محور نقد المُدراء في الشغل، ي ده يعني بالنسبة لناس كتير أصلًا اللي هو مهما مُديرهم عمل فيهم، مهما حصل لهم بيفضلوا ساكتين، طبعًا اللي هو خايفين يتأذوا أو كده، هل أنتِ بتكون عندِك المرونة دي؟ والَّا أنتِ لأ يعني مش هتنقديهم مهما كان؟